あとはあとはそうだな、何か物を自分の中で買ったりとか、そういう、はい。
ああ。 ね、分かります。いいですよね。ご褒美があるとモチベーションが上がるというか。<giggles> ねえ、うん、ね。そうですよね。ところで、あの具体的にどんな風に勉強する感じですか？その試験とかそういうのに向けて。
あ、ほんとですか？ あ、はい。そうですよ、ほんとに。 はい。 ああ、そうですね。ま、一応今、私大学生で。
うんうん。あ、大学生。うんうん。
はい。なので、まあ試験前の、まあ大体試験がある2週間前くらいから、少しずつそのアルバイトとかを減らし始めて。<giggles> はい。で、まあ勉強、その、このテスト頑張ったら、なんだろう、例えば。そうだな、終わったら例えばその、まあご褒美って言って、物とかじゃなくてもいいすけど、友達と飲みに行ったりする約束だったり。
うーん。 あ、なるほど。 うんうん。 ええええええ。 うーん、楽しみがね、あると。<giggles> ですよね、うん。
ああ、はい、そうですね。だったり、す。はい、なんか、なんだろう、自分の趣味のものだったりを、か買うとか。そういうのを決めて、2週間前から、ちょっとずつその授業の、まあ資料を全部さらい始めるところからスタートしてますね。
うんうんうんうん。 はい。 ああ、え、2週間前からされるって、結構コツコツ派って感じですね。なんかイメージ的に。うん。<giggles>
いや、ういや、そうですかね、まあ、普段そんなに、がっつり集中して、聞けてるわけじゃないんで。まあまあまあ、なんか焦りながらやってますね、頑張って。
うーん。 うんうんうんうん。

ああ。すそうですね、わりと、それこそやろうよって呼びかけるタイプで。
うんうん。 あ、結構積極的に、あん。
あ、はい。まあ、その、一人じゃ集中りょなまあ、一人で続く集中力にもやっぱり限界はあったりしますし、やっぱり教えあ合うのが一番、教えるのが一番、その、なんすか、友達も教えるのも、その、教えられるのもめちゃくちゃ頭に入ってきやすいかなって思ってて。
うんうんうんうん。 うんうん。 ああ、確かに。そうですね、なんか、人とやるとね、<laughs> いいかもしれない。
はい。 すとす、なんか、そん時に得た知識って、なんか、すごい授業で得た知識より、なんか、印象に残ってる感じがして。
うーん、なんか、こんな状況だったみたいな感じですか？<laughs>
ああ、そうですね、おなんか、情景が思い浮かんで、なんか、そういう時に結構記憶されるんだなって思ったりするんで。
うんうんうんうん。 なるほど。
結構定期的に、その、友人とかを巻き込んでやったりはしますね。
は、そうなんですね、すごい積極的に、なんか、もう、勉強熱心なイメージが、もう、伝わってきました。<laughs> ええ。
はい。 いやいやいやいやいやいや、そんな、そんな普段は、もう、うんうん、さぼりの、<chuckles> 道も長いですから、メリハリメリハリはつけるようにはしてますけど。
<laughs> うん。 うんうん、あ、じゃあ、やす逆に、じゃあ、試験前じゃないとあんまり勉強しないんですか？
はい。<laughs> そうですね、やっぱり、その、何か目的がないとっていうか、短期的な目標と、ちょ長中期的な目標、両方全くない時っていうのは、ほんとに、うん、逆に、もう、遊んでばっかりって感じで、全然勉強とは無縁ですね。
うーん。にわにうんうんうん。 はい。 <laughs> ああ、もう、や、今とか、じゃあ、特に、あの、大学院もも、決まったことなら、もう、あんまり勉強されてないんですかね？それとも卒論とかあるんですかね？
はい。 そう、おそうでふ、まあ、今は、ちょっと、卒論に向けて、まあ、やってるんですけど。まあ、でも、まあ、まだいいかなみたいな感じなので、まあ、まだ、ちょっと、うちょっと、モチベーション低めですけど、まあ、でもこれから、ちょっと、上げてくかなっていう感じですね。
うんうん。ああ、そうで忙しい時期ですね。 <laughs> うんうんうん。 ああ、そうですよね。卒論って大体12月とか1月ぐらいでしたっけ？
はい。 そうですね、大体、その、時期ぐらいには、なんか、ちゃんと書き始めてないとまずいかなみたいな感じですね。はい。
うんうん。 うーん、ですよね。やっぱ、その時はやっぱ、また短期集中というか、ね、頑張る感じですか？<laughs>
そうなんですね、割とちょっとそうなっちゃいます。まあ、ずっと頑張れる人が一番いいと思うんすけど、そんな器用な、<laughs> そんな立派なあれではないんで、その、<laughs> まあ、その、集中できる時に全力出すっていうスタイルでやってますね、ずっと。
うんうん。 <laughs> うんうん、うんうんうん。 いや、でもそれでうまくいってるならね、全然大丈夫だと思います、私。<laughs>
<chuckles> はい。<chuckles> す はい。
今日は色々勉強のコツについて教えていただいて、ありがとうございました。
いやいやいや、こちらこそありがとうございます。
いえいえ、またお話ししましょう。<chuckles>
あ、是非。